Ja, verstehe. Und du hast dann eben, äh, die Möglichkeit und die Zeit, um auch, äh, deinen Rhythmus, ähm, eben deine Routine morgens dann auch so zu gehen, wie's für dich gut passt.
Ja, also, ich ich, ähm ni nicht so ganz. Also, wenn ich dann morgens also, wenn mein Wecker dann klingelt, ähm, dann muss ich gestehen, dann gucke ich meist natürlich so WhatsApp und dann gucke ich mal bei E-Mails rein oder so ganz klassisch auf's Wetter. Regnet's gerade oder nicht? Ähm, und gegen 6:00 springe ich dann meistens ins Bad, aber wirklich nur kurz. Nur kurz 'n bisschen frisch machen und halt meist dann irgendwie Jeans und T-Shirt oder vielleicht auch 'ne Jogginghose, was Gemütliches anziehen, weil um 6:20 geht der nächste Wecker, was nicht meiner ist, sondern der Wecker meiner Tochter, die dann deswegen, ich bin leider nicht ganz für mich alleine, sondern, ähm, ich habe diese 1/2 Stunde praktisch Vorlauf für mich, weil ich hasse das, wenn ich morgens gleich so vollgeblubbert werde von der Seite. Ich bin dann wirklich ja.
Mhm. Ja. Aha, ja. Ja, ja, klar, äh. Mhm, ja, braucht man 'n bisschen Zeit auch für sich selbst morgens, genau, mhm.
Mhm ist bei mir auch so. Und dann manchmal gucke ich dann bei ihr schon rein, manchmal ist dann erst 6:18, und dann kriege ich natürlich gleich so 'n Rüffel: „Nein, es ich brauche noch nicht aufstehen, ich habe noch 2 Minuten.“ Also, sie nimmt sich dann wirklich wirklich bis 6:20 auch Zeit, äh, bevor sie dann aufsteht.
<chuckles> Ja, da hat ja jeder seine seine eigenen, speziellen Bedürfnisse, und ich denke, in dem Zusammenhang, hm, geht's dann auch so 'n bisschen um Rücksicht vielleicht, ne? Also, auf der einen Seite dir selbst gegenüber dann auch, dass du sagst: „Ich möchte mir die Zeit morgen früh noch nehmen, die ich wirklich für mich habe.“ Und dann auch Rücksicht eben gegenüber der Tochter, ne, die auch ihre Vorstellung hat, äh, wie so 'n Morgen losgehen soll, ne?
Mhm. Ja, ja, klar. Genau. Genau, die die sagt dann: „Ich stehe noch nicht auf, ich habe noch 2 Minuten.“ Und das ist ja auch vollkommen okay, das ist ja dann auch immer ganz lustig. Ähm, aber wenn dann um 6:20 der Wecker geht, dann sitzt sie aber auch wirklich auf ihrem Bettrand und fängt an zu erzählen. Also, sie ist dann gleich on. Also, das geht klack wie so wie so 'n Schnips und dann ist sie da. Also, das geht dann wirklich relativ schnell. Ähm, und dann reden wir natürlich kurz, dann ist das sie ist vom Alter her so Richtung Teenager langsam. Und dann fängt sie natürlich an, diese typischen Sachen: „Äh, was soll ich anziehen?“ Oder: „Ich finde meinen Pulli nicht, den wollte ich doch anziehen.“ Oder ja, das ist sowieso morgens immer erst mal das 1. die die Kleiderfrage. Ähm
Mhm. Ah, ja. Ah, ja, interessant, ja. Hm. Mhm. Ja. <chuckles> Ah, ja, da hilfst du ihr dann auch noch 'n bisschen dabei.
Ja, natürlich muss ich da mit suchen, weil sonst ist ja schon morgens, äh, die Hölle los bei uns. Also, wenn sie wenn sie da nicht ihre Hose findet, die sie anziehen will, ähm nein.
Ja. Dann ist die hoffentlich nicht in der Wäsche und so, ja, ja. <chuckles>
Ach, das also, es kann manchmal recht anstrengend sein, aber wir kriegen's eigentlich immer hin. Und gegen 6:30 gehe ich dann meistens vom von Obergeschoss ins Erdgeschoss. Ähm, sie macht sich oben im Bad dann noch fertig, und dann gehe ich schon mal runter und gucke dann mal in der Küche, ja, was der Kühlschrank und sonst wo, äh was halt zu bieten hat für ihr Frühstücksbuffet sozusagen.
Das glaube ich. Mhm. Mhm.